それぞれのなんか得意分野とかもありますよね。なんか癖と言うか、性格みたいだ。<laughs> うーん。
そうそう。そうなんですそうなんです。あ、で、今ハイブリッド乗られているんですよね。だったら、車の自動運転とかってどうです？
そうですそうです。うん。 はあ。そうですね、なんか、あの、前住んでた所では、今 Waymo が凄い走ってるみたいで。うん、そう、なあの、分かります？あの、人 Uber のひ運転手いない版。
うん、うん。 ほん。はいはい。 あ、はいはいはいはいはいはいはい。もう走ってるんですか？
<chuckles> そう。な走ってましたね。引っ越したんで、その前に。でも、そっちに住んでる人達が、結構使ってて、「へえ」と思って、で、この間ちょっと行く事があったら、「おお、走ってるわ」と思って、結構走ってました。
え。はい。怖。<chuckles> はい。はいはい。 お、え、人運転手はいないんですか？じゃあ。
いないですいないです。普通にフーってフーって寄ってきて。<chuckles>
怖。 うわ、怖、で、お客さんが乗っています？それ。
乗りますね。<chuckles> ふん。
え、怖い怖い怖い。え、それ Tesla がやってるって言うあの、やつですかね。オートパイットの。
確かなんですかね、Waymo って。見たでもね、見た目はテスうん、Waymo、ウェイに、モウェイに、モ。
Waymo。 あ、見たか見たことない。僕住んでる所では見たことないすね。僕し海岸なんですけど。
へえ、私もその、はあ、ロサンゼルスでは、真ん中の方だけ走って
えっ！ ロス走ってます？
走ってますね、結構。で、いい
僕、う上なんであれですけど。そう、見てないです。僕んとこ田舎なんで結構、見てない けど。あ、そう。
ない。 <chuckles> なんか、えっと、見た地域は、やっぱウエストハリウッドら辺、サンタモニカら辺、あそこら辺、まあ、うん、そこら辺だけですけどね、やっぱバレーとか、ちょっともう、うサウスベイとか行っちゃうと全然見ないですけど。うーん。
なるほど。うん。 はい。 うん、いや、なるほど。あ、その決まったエリアでだけ、テスト的に、そのオートパイロットの車が走っていると。
そう。 そう、なんか全然もう、でも友達は普通に乗ってる。
え、それもう最先端テクノロジーじゃないですか、それ。
で、私も乗った事はないから、話聞くだけで、おお、ちょっと気になって、今度でも、まあ、機会があれば。うーん。
ね。 あ、凄い。凄い、それって、もうほんとにスマートシティの一歩手前って感じですよね。
うん。 ね、それが広がっていけば、もうそれこそ。
ね、完全自動化。
うーん。ね、どうなることやら。<laughs>
ね。え、やっぱああ、やっぱ都会だと、やっぱテクノロジーも、やっぱ進んでるんですね。
ねえ、うーん。
ね、便利になるように、やっぱ皆考えて色々やってるんですね。
ん、ね、まあ、どうやって付き合っていくか。<laughs> どうもありがとうございます。<chuckles> ありがとうございました。
ね。